Et ben, j'ai pas j'ai pas du tout d'exemple comme ça. J'ai vraiment toujours l'impression que même si forcément j'ai pas, heu, j'ai pas envie d'en parler à la famille entière, je peux toujours trouver une ressource en en choisissant, heu, un membre, heu, en particulier de ma famille, ma soeur ou frère par exemple, où là je vais pouvoir a aller parler de de sujets en particulier
Mmh mh. OK. Oui. Je vois. Oui.
mais qui vont pas être, heu, en lien avec, heu, le groupe de la famille entier et heu, se dévoiler à à trop de monde en même temps en fait, je pense.
Bien sûr, bien sûr. <chuckles> Mais il faut que les personnes soient un peu, heu, tech, tu vois les parents et tout, heu <laughs> c'est <laughs>
Exactement, c'est c c'est exactement ce que j'allais dire. C'est exactement ce que j'allais dire, parce que c'est très compliqué que ma mère, heu, par exemple, on quand on organise Noël, on fait des visio, où moi je leur présente, je prépare des PowerPoint, où je leur présente, heu, les les différents logements que j'ai trouvés, heu, les activités qu'on va pouvoir faire, ce qu'on va manger, et cetera
Ouais. Ah oui. Carrément. <laughs> OK.
et je en fait, oui, pour moi, c'est comme, heu, organiser un événement, heu, organiser Noël. Enfin, en fait, c'est un événement, hein
Ouais, bien sûr.
mais du coup, dès qu'on fait des visio, il faut toujours, heu, réexpliquer à ma mère, comment ça se passe
<laughs> «Alors retourne la caméra non pas là maman et tout». Ouais OK, j'imagine.
il faut, heu, il faut que 1 d'entre nous <laughs> il faut toujours qu'1 d'entre nous, heu, lui réexplique en privé l'appel, heu, pour, heu, donc oui en effet ça peut être compliqué, mais heu, mais je pense que ma mère a vraiment cette volonté, heu, d'essayer de d'apprendre, elle note sur des petits papiers à côté comment faire pour que la prochaine fois elle ait plus à nous demander et cetera, mais c'est vrai que c'est rigolo en fait de se rendre compte de l'écart en fait de quelque chose qui est très simple pour nous comme passer un appel en visio, peut être en fait pour elle très compliquée parce qu'elle a pas vu, heu, le petit encart où il fallait mettre son nom et du coup la visio se lance pas et cetera, enfin.
Ouais. Ouais. Ouais. <laughs> Oui. Ouais. Oh. Exactement. Exactement <chuckles> et et à quelle fréquence vous vous voyez? Enfin
<laughs>
2-3 fois l'an? Un peu plus?
Mmh. <clicks tongue> Ouais, 2-3 fois par an. Heu, eux se voient plus, parce qu'ils sont plus proches, géographiquement parlant, mais moi je suis la plus éloignée, donc heu, ouais je dirais 2 fois. On on va toujours, heu, faire Noël ensemble et après tous les étés, on part en vacances ensemble.
OK. D'accord. OK. OK. Mmh.

Alors déjà, ça passe par, bien sûr, le groupe WhatsApp, c'est la base.
<laughs> L <laughs> exactement. <laughs>
<chuckles> Je pense que c'est la base de tout, heu
Ouais.
de tout éloignement.
C'est un groupe famille, enfin avec, heu, d'accord, OK. <chuckles>
Ouais c'est ça, on a un groupe famille, heu, où vraiment on partage, heu, toutes nos émotions, heu
Mmh mh.
Oh, bon, des fois, il peut arriver que pendant certains jours on on dise rien, mais souvent c'est quand même, heu, tous les jours, on a quel quelqu'un a quelque chose à dire, une nouvelle à annoncer et cetera. Bon, on n'est pas beaucoup, on est 4 sur le groupe. Ce qui facilite aussi, je pense, l'échange parce que je pense que les groupes de famille, heu, où ils sont, heu, une trentaine, je trouve que c'est très, très difficile, en fait, de de s'imprégner, de trouver sa place.
Oui. Mmh. D'accord. Ouais. Oui. Quand il y a tous les cousins et cetera, mais quand c'est un petit groupe, je je suppose que c'est un petit groupe avec les parents et les frères et sœurs, c'est ça? D'accord, OK, OK.
Exactement. Oui, c'est ça, ouais, c'est ça. Et du coup, heu, d je pense que ça pourrait être aussi un de mes conseils, c'est ça, c'est essayer de faire des groupes, peut-être, plus petits, parce que, oui, d on on on le sait, dans les groupes WhatsApp, heu, ça peut très vite être, heu, bah, la pagaille. <laughs>
Mmh. D'accord. Oui. Ouais, bien sûr, mais j'imagine que c'est un peu difficile aussi, non, d'être loin? Parfois tu as tu as besoin, je ne sais pas, tu as pas besoin un peu de ce contact avec l'autre? Est-ce que vous essayez de vous voir quand même assez souvent ou?
On essaie de se voir régulièrement. Après moi je je suis pas quelqu'un qui ait besoin de ce contact forcément, heu, physique.
D'ac OK. OK.
Donc tant que je sais qu'ils vont bien et que j'ai des nouvelles régulières, heu, on peut dire que ça me suffit.
Ouais, OK.
Après, on a vraiment des événements clés dans notre famille qu'on et on passe vraiment beaucoup de temps à les organiser parce qu'on est vraiment trop contents de se retrouver tous ensemble.
Mmh mh. C'est, heu, No Noël, les anniversaires, tout ça? Ou au <chuckles> pas vraiment? OK.
<laughs> C'est ça. Mais en particulier, il y a vraiment donc Noël, donc heu, moi je suis la spécialiste, heu, pour, heu, pour organiser, en fait, des des vacances, des excursions et cetera. Donc on essaye toujours de d'organiser Noël dans un autre endroit qui est pas nos maisons à nous pour, justement, en fait ouais, pour justement, heu
Mmh mh. <chuckles> D'accord, c'est intéressant.
bah, peut-être aussi, heu, pouvoir mieux s mieux se connaître parce qu'en fait quand on est chez les gens enfin, il y a quelque chose qui se passe, je trouve, quand on est accueilli chez des gens, alors que quand on vient dans un endroit un peu, heu, que personne ne connaît
Mmh mh. Ouais.